Wie gehst du denn mit kultureller Aneignung um?
Ähm, ja, das kann mich schon 'n bisschen auf die Palme bringen, wenn sich da jemand jemand dran stört. Äh, w also, ich bin ich bin total tolerant aufgewachsen und erzogen und, ähm, eigentlich mit der Einstellung, äh, ähm, aufgewachsen, so: „Man man man teilt alles.“ Und dann kommt jeder kommt jetzt jemand und sagt, ähm: „Man darf bestimmte Sachen einfach nicht übernehmen, weil das quasi quasi 'n 'ner bestimmten Kultur gehört.“ Und das also, für mich ist kulturelle Aneignung also, d zu sagen, dass es kulturelle Aneignung gibt, das ist für mich Rassismus.
Mhm. Okay. Ja, interessanter Standpunkt. Ähm, was würdest du denn, wenn du bed sagst: „Das ist für dich gleich äh, gesetzt mit Rassismus.“ Also, hinter der kulturellen Aneignung steckt ja wahrscheinlich auch häufig die Perspektive der betroffenen Kultur, die, äh, dann das Gefühl hat, dass sich jemand, ähm, die Sachen aneignet. Warum denkst du, dass das Rassismus ist für deinen Blickwinkel?
Ähm, w wir w w wir leben global. Wir teilen alles. Wir haben schon schon immer, ähm, voneinander profitiert, ja? Wenn jetzt eine Kultur anfängt und sagt: „Ja, hier, ähm, so und so, äh, das ist unsere Kultur. Ihr dürft das nicht nachmachen.“ Ja, äh, keine Ahnung, dann sage ich: „Ja, dann, ähm, gebe mal die Autos zurück, ja, die haben wir gebaut, ja.“ Und dann sagt, äh dann sagt er keine Ahnung, dann sagt 'ne andere Kultur: „Ja, wir wir haben das Brot entworfen, gib das mal zurück.“ Ja, und dann <blows air> dann dann sagen die Chinesen: „Ja, das Schwarzpulver haben wir erfunden, gib das mal zurück, ne? Also, ihr dürft keine Schusswaffen mehr benutzen.“
Mhm. Okay, verstehe. Also, du beziehst das ja jetzt grade so 'n bisschen aus auf Erfindungen oder Produkte, die aus der jeweiligen Kultur kommen. Ähm, meiner Meinung nach geht's bei den Leuten, die sich durch, äh, kulturelle Aneignung irgendwie, ähm, angegriffen fühlen, ja häufig auch um Erscheinungsbild. Gibt's da für dich Grenzen oder sagst du da: „Auch da in unserer globalisierten Welt, sollte das jeder machen, wie er möchte“?
Naja, also, ich sehe da auch gar keine Grenzen, ja, auch gerade aufs Erscheinungsbild, ne? Also, man man kennt's ja, also, das einzige konkrete m Beispiel, was mir da auch wirklich einfällt, wo dann Leute sagen: „Ja, hier, ähm, äh, ähm, äh, Rastazöpfe oder Kongos, das ist was von der von der afroamerikanischen Kultur, ähm, das das dürft ihr Weißen nicht nachmachen.“ Also, was was ist das denn?
Mhm. Okay.
Was ist das denn?
Aber hast du, ähm, 'ne Vorstellung, warum das eventuell dann manchen Leuten aus der afroamerikanischen Kultur irgendwie sauer aufstößt?
Ja, ne, ja. Ja, <blows air> vermuten kann man's. Ich meine ähm, oder man kann Vermutungen anstellen, ja? Ob's jetzt im Endeffekt so ist, weiß ich nicht, weil, äh, Menschen sind ja auch irgendwie unterschiedlich. Äh, aber w was was es dann halt ist, sozusagen: „Ja, ähm, wir teilen ihr dürft unsere ihr ihr dürft diese Frisur nicht benutzen, weil wir das quasi erfunden haben.“ Das schafft ja so 'ne Kluft, das das schafft ja zu sagen so: „Ja“ „wir wir sind 'ne wir sind 'ne Gruppe von Menschen und ihr seid 'ne Gruppe von Menschen“, ja?
Mhm.
Und, ähm, also, n f keine Ahnung 'ne 'ne d 'ne Gruppe von Menschen irgendwie auch, dann dann zu definieren, dass 'ne Gruppe von Menschen nur diese Frisur tragen kann und die andere dann nicht. Ey, da da da also du <snorts> du hörst, mir geht die Pumpe, ne? Also, ich könnte direkt also, ich könnte richtig wütend werden bei sowas.
Mhm. Okay. Ja, spannend, dass dich das wütend macht. Ähm, ich, äh, stelle mir grad die Frage, ähm ob du, ähm, dir nicht auch vielleicht vorstellen kannst, dass es an manchen Punkten vielleicht da auch 'ne 'ne tiefere kulturelle Auseinandersetzung bei diesen Leuten damit gibt? Dass es gar nicht um den Punkt geht: „Habe ich das erfunden oder habe ich damit angefangen“, sondern eher jetzt als Beispiel der Rasta-Zöpfe, dass es, ähm, ein ein Protestzeichen gegen Unterdrückung war von der afroamerikanischen Kultur und sich einige davon angegriffen fühlen, dass, ähm, weiße Leute, ähm, die in in dieser Debatte auf der Seite der Täter standen, wenn man das jetzt mal auf 'ne Hautfarbe reduzieren möchte, ähm, sich diese Form des Protests aneignen.
Hm. Ne, sehe ich sehe ich nicht so, weil dann, ähm wenn man dann auch drauf beharrt, dann dann bleibt man ja in in diesem man man protestiert ja dagegen, unterdrückt zu werden. Ich meine, das das Ziel muss ja eigentlich dann auch sein, dass man irgendwie gleichberechtigt ist und, ähm, eben diese Grenzen abgeschafft werden, ja? Und wenn an wenn jetzt jemand sagt, ähm: „Ne, das ist das ist unser Protest. Dann dann, äh unser Protest gegen diese, ähm gegen diese Unterschiede, die wir haben in der Gesellschaft.“
Mhm.
Und, dann aber auch eben sagt: „Ja, das ist unseres und nicht euers.“ Dann dann d kommt man ja komplett von dem weg, was man eigentlich will, ja, so dieses dieses Gemeinsamkeiten und Grenzen abbauen.
Okay, spannend. Also, du findest eher, dass, ähm dass wenn, ähm, dann quasi daraus 'ne kulturelle Aneignung da rein interpretiert wird, dass es dann eher die Möglichkeit, ähm, anderen Kulturgruppen nimmt, auch Teil dieses Protests zu sein, vielleicht sich auf die Seite derjenigen zu schlagen und, äh, stattdessen dafür irgendwie verurteilt zu werden? Ist das ungefähr der Punkt, den du meinst?
Ja, und wenn jetzt ja Ja, genau, weil weil warum sagst du dann: „Ja, wir wir sind die, die Rastas tragen. Das ist unsere Kultur und ihr dürft nicht Teil von unserer Kultur sein.“ Ja. „Wie kannst du sowas sagen? Ja, weil keine Ahnung, weil du vielleicht irgendwie, ähm weil deine Eltern so waren, weil du da so wohnst. Aber ja, okay, gut. Ja. Wenn's so ist, dann dann spiele ich halt nicht mit.“ Ja, aber, ähm, de der der der der Outcome ist dann im Endeffekt so, dass man dass man getrennt ist voneinander. Ja, und und das das ist halt einfach das, äh, wo worauf es dann hinau hi hi hinausläuft.
Okay. Interessant, ja. Und wenn du über, ähm, Dinge nachdenkst, die ja auch schon häufiger zur Debatte standen, wenn es, ähm ich nehme mal jetzt das Beispiel Verkleidung. Zum Beispiel an 'nem Volksfest wie dem Karneval, ähm, bei dem Verkleidungen gewählt werden, die eventuell 'n ganzen Kulturkreis auf auf ein auf ein Bild reduziert und vielleicht auch, äh, ähm, äh, quasi Figuren, die und Bezeichnungen, die, äh, definitiv mal rassistisch konnotiert waren, damit, ähm, so 'n bisschen durch den Kakao zieht. Kannst du verstehen, dass das vielleicht manche Leute irgendwie, ähm äh, den Leuten aufstößt?
Ähm, also, da hast du 2 Sachen gesagt, ja? Eine Sache finde ich ähm, kann ich verstehen, dass das aufstößt und 'ne andere Sache halt auch nicht. Ja, ich finde das völlig okay, wenn man sich verkleidet und jemand, äh, sich, äh, anzieht, wie wie, äh
Mhm.
'n bestimmtes Klischee von früher, weil es ist halt auch einfach nicht böse gemeint. Man muss halt unterscheiden: Ist es irgendwie 'ne böse Diskriminierung? Oder ist es eben nicht böse gemeint, ja? Wenn du jetzt an die Nazis denkst, die haben die Juden vergast. Das war böse gemeint, die haben die gehasst. Das ist auch Diskriminierung. Und wenn ich jetzt irgendwie zu einem sage, ähm: „Hier, guck mal, ihr Bayern, ihr trinkt ja, äh, die ganze Zeit Bier, Volksfest, Trachten und so, ähm, das ist euer Ding so“, das ist ja nicht böse gemeint, ja? Da ich finde, man muss wirklich die die die Absicht unterscheiden. Ja, das ist die eine Sache. Und die andere S die andere Sache, was du was du angesprochen hast, dass es eben auch, äh, ähm, 'n paar Punkte gibt, ähm
Mhm. Mhm. Verstehe.
die historisch so verwurzelt sind, ähm, wo's wirklich, äh, schlimm war. Also, jetzt zum Beispiel, äh, ganz ganz konkret, ja, das N-Wort ähm ist sehr, sehr empfindlich und, ähm, äh, ist in Amerika so ja, ähm, das sagt keiner mehr, außer die Leute, die davon betroffen waren. So die haben das sich die haben das sich so als Schutzmechanismus angeeignet und reden sich jetzt gegenseitig mit dem N-Wort an. Was ich dumm finde, weil es war ja eine Beleidigung. So und bloß, weil du das jetzt, äh, umdrehst, ähm, verschwindet nicht, dass das als Beleidigung gum ge äh, gemeint war, ja? Und ich au laufe auch nicht rum und sage irgendwie zu meinen Kollegen, ja, hier du du Weißbrot oder du Depp oder so, ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Mache ich nicht so. Also, ich finde, wenn wenn Menschen sich sich das gegenseitig so benutzen, dann dann, ähm ja, die beleidigen sich nach wie vor selber so und das hm, keine Ahnung, warum solltest du dich selber beleidigen? Aber schweift 'n bisschen ab, glaube ich, von der kulturellen Aneignung.
Mhm. Okay. Wirklich, ja? <chuckles> Ich würde da auch eher sagen, dass das wahrscheinlich 'n, ähm 'n Mechanismus ist, wie du ihn am Anfang beschrieben hast, den ich auch vollkommen nachvollziehbar finde. Wenn, äh, sich 'ne Subkultur eventuell, ähm, dadurch um da vielleicht auch m mehr, äh, Awareness, wie man auf Englisch sagt, äh, zu schaffen, dieses Wort eben vor allem ja auch künstlerisch benutzt. Aber ich verstehe deinen Punkt definitiv auch. Genau, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Wie würdest du denn dann generell Menschen raten, damit umzugehen, wenn sie mit kultureller Aneignung, ähm, konfrontiert werden?
Ähm. Wenn das jetzt Menschen sind, die quasi selber sagen: „Ihr habt von uns was kulturell angeeignet“, oder meinst du jetzt Menschen, denen das vorgeworfen wi wird und sagen und dann sagt man: „Ja, ihr ihr sollt das bitte nicht tun?“
Ich würde sagen, sowohl als auch. Ist 'ne spannende Frage. Aber vielleicht als 1., wenn, ähm, jetzt zum Beispiel mir jemand durch mein Erscheinungsbild kulturelle Aner Eignung vorwerfen würde. Wie würdest du an meiner Stelle dann damit umgehen?
Hm. Ja, also, auf jeden Fall, ähm <blows air> gibt verschiedene Möglichkeiten, aber auf jeden Fall schon mal nicht, ähm, sich entschuldigen und, äh, die Meinung ändern. Weil
Mhm.
es sei denn du also, ich d ich stelle dir ich unterstelle dir nix Böses. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie 'ne böse Absicht hast. Wenn du natürlich 'ne böse Absicht hast, ähm, dann solltest du natürlich deine Meinung ändern, ja. Aber solange du nichts Böses willst, ähm, ist das völlig in Ordnung, was du machst. Und, ähm, da darf sich niemand angegriffen fühlen, ja. Und wie gehst du dann damit um? Kann unterschiedlich sein, ja. Du kannst sagen: „Guck mal hier, ich meine es doch gar nicht böse.“ Vielleicht bist du selber grad im Stress und, äh, da kommt jemand von der Seite und sagt: „Hey, so geht's nicht.“ Dann dann ja, dann ignoriere den oder die und steige in 'n Bus ein. Ja, also, es ist ist, glaube ich das ist dann wieder ganz ganz individuell, aber ich würde sagen: „Also, ändere nicht deine Meinung, solange du nix Böses meinst.“
Mhm. Mhm. Okay. Ähm, ich fand den Punkt, den du vorhin einmal gebracht hast, eigentlich ganz spannend. Ähm, wo ich mir dachte: „Vielleicht wäre das ja auch 'ne Möglichkeit, solche Debatten mehr in 'ne fruchtbare Richtung zu lenken“, wenn du sagst: „Ich finde, ähm, dass ist dass der Vorwurf der kulturellen Aneignung auch ganz viel kulturellen Austausch oder 'ne kulturelle Teilhabe ausschließt.“ Meinst du, da könnte man vielleicht eher die Leute auch 'n bisschen in die Richtung höflich bringen, anstatt abzulehnen und zu sagen: „Ich denke, was ich will“, was vielleicht eher den Konflikt noch schüren könnte?
Also, dass du meinst quasi so, dass man dann sagt: „Ja, äh, go guck mal hier, ich ähm, lass uns doch darüber reden.“
Ja, äh, du vor allem vielleicht für dich, die die Ansicht, äh, klarzulegen, ähm, warum du das eine Form des kulturellen Austausch und 'ner kulturellen Teilhabe findest und gar nicht 'ne bösartige Aneignung. Vielleicht bringt das das Gegenüber ja auch 'n bisschen zum Nachdenken.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, das genau das ist ja der Punkt. Genaus genauso ist das, da sagst du was Richtiges, ne? Ähm, weil weil es es ist 'n Austausch. Das ist ja nicht so, dass dass ich, äh, irgendwie, äh, alles nachmache, so eure Kultur nachahme und das ist ja auch nix Böses, weil weil we wenn man das nachmacht, dann ist man ja auch irgendwo beeindruckt, das kann man ja auch, ähm, als Kompliment nehmen. Ja und, ähm
Mhm.
dann dann finde ich, äh, wenn wenn einem also, wenn mir das jetzt selber so viel wer wenn mir das so wichtig ist und d sag mal, du nimmst dir o u du würdest dir in Anführungszeichen was von dir Kultur von mir kulturell aneignen. Ja, du übernimmst was von mir, dann dann würde ich das als Kompliment nehmen und, ähm, jetzt könnte ich natürlich auch sagen: „Oah, das hier war meine Krone und ich habe die ganze Aufmerksamkeit bekommen und jetzt, äh, ziehst du die Aufmerksamkeit und, äh, ich bekomme sie nicht mehr.“ Ja, und das ist das ist vielleicht so 'n bisschen bisschen bisschen der Kernpunkt. Ja, und dann dann ist es aber halt so, ähm, guck mal, du du gibst ja auch was zurück. So ist es ja nicht. Ich kann mir nicht vorstellen also, es gibt bestimmt noch 'n paar Leute, die komplett ausnutzen, aber im im Großen im Großen und Ganzen ist es doch so, dass dass es wirklich 'n Austausch stattfindet, ja? Wie du wie du's eben g auch gesagt, g gemeint hast, ne? So, die einen liefern die Lithium-Batterien und die anderen bauen dann den M den Motor draus, ja, oder den Laptop. Ja, und, ähm, die ei einen haben irgendwie, ähm, die Trachten und die anderen haben, ähm, die Rastazöpfe. Ja, das ist das ist wirklich 'n Austausch und das das kann man wirklich sollte man den Leuten dann auch klarmachen, dass das nicht irgendwie einseitig ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Und falls ich jetzt zum Beispiel 'ne Person bin, die sehr sensibel ist und aus 'ner aus 'nem kulturellen Background von 'ner Minderheit, sage ich jetzt mal, in Deutschland kommen würde und ich würde m mich davon aber angegriffen fühlen und, äh, würde das als so 'ne Aneignung interpretieren. Wie meinst du, könnte ich da, ähm, trotzdem respektvoll und 'ne fruchtbare Debatte mit der Person darüber führen, ohne dass sich vielleicht die Leute nur gegenseitig angegriffen fühlen?
Ja, ist schwer zu sagen, ne? Ist dann echt individue individuell mit manchen Leuten. Manche Leute bestehen so komplett drauf, ähm, 'n Opfer zu sein, dass sie da nicht irgendwie in die Batte in die Debatte gehen wollen. Ich denke, wenn's irgendwie möglich ist, wenn man Zeit hat, sollte man's schon probieren, weil also, so 'ne Ba Debatte kostet ja auch irgendwo immer Energie und Zeit, ne? Ähm, ich denke, man soll's probieren, aber man muss jetzt auch irgendwann muss man's dann nochmal gut sein lassen, so. Man kann nicht jeden überzeugen. Ja, aber im Endeffekt dürfen wir uns unser Leben nicht f nicht von denen diktieren lassen, die, ähm die einfach nur nur rumjammern, weil ich habe selber auch mein Päckchen zu tragen. Ich habe auch meine Probleme und man muss halt versuchen, das Beste daraus zu machen.
Mhm. Okay. Ja, 'n spannendes Gespräch auf jeden Fall mit dir. Du hast ja doch eher 'n kritischen Standpunkt in der Debatte. Aber fand ich trotzdem sehr interessant, wie du deine Meinung da ausgeführt hast und ich glaube, ähm, ja, ist einiges, wo man drüber nachdenken kann, wie man besonders sensible Themen, ähm, aufnimmt und in der Gesellschaft diskutiert. Danke schön für das Gespräch.
Ja, das hat ja echt gut getan, da mal darüber zu reden. <chuckles> Äh, danke dir. Bis dann.
Bis dann.